Wah, menarik banget itu punya tetangga seperti itu, ya, Kak, ya. Tapi, kalau Kakak cerita kayak gitu, ada enggak sih tetangga yang kelihatannya cuek gitu, e eee, Kakak udah tegur juga masa bodoh gitu, kayaknya apa sih, kayak mungkin sepotong-sepotong gitu, kayak nggak niat ngomong, ada enggak sih Kak? Apa ramah semua seperti yang kayak tadi?
Mhm. Mmm, kalau kayak gitu kayaknya sih, kalau kayak gitu kayaknya hampir semua, eee, lingkungan itu pasti ada ya, mungkin 1 atau 2 orang itu pasti ada kayak gitu ya. Tapi ya, eee, namanya kita sebagai manusia sih, aku cuma kalau memang orangnya, eee, kayak males gitu ya diajak ngobrol, jadi, eee, setiap kali ketemu mungkin aku cuma nyapa aja, kayak selamat pagi, monggo, kayak gitu, cuma gitu aja sambil senyum. Soalnya kan mungkin, eee, sebelum-sebelumnya nih, pernah kayak ngajak ngobrol gitu, kayak jawabnya singkat-singkat, kayak, apa ya, sambil kurang memperhatikan, gitu kan. Kadang kalau, eee, apa ya, diterus-terusin kan kitanya yang memulai ini kayaknya sakit hati ya kayak gitu. Apaan sih, aku udah memulai gini lebih ramah, kok nggak ditanggepin, kayak gitu. Jadinya kan, e mungkin untuk selanjutnya kayak gitu, jadi aku cuma nyapa-nyapa biasa aja, senyum gitu aja, "Monggo Pak, monggo Bu, mau berangkat," udah gitu aja, cuma gitu aja. Jadi nggak pernah yang sampai hmm.
Oh, ada juga. Iya iya iya. Paham. Jadi cuek ya. Kakaknya jadi lihat lihat juga ya, gelagat tetangganya gimana ya, Kak, ya. Kalo ka tadi ya maksudnya masa bodoh, kayak nggak mau diajak, eee, ngobrol, mungkin lagi keburu-buru gitu ya, apalagi, eee, apa, mood-nya lagi nggak baik, mungkin heeh, nggak ada waktu ngobrol-ngobrol, cu jadi Kakak cuma ya paling enggak, dari pihak Kakak tetap ramah, cuma negur selamat pagi, gitu ya. Menyapa aja. Jadi mundur perlahan-lahan, gitu ya. Kakak melanjutkan, eee, apa, eee, kegiatannya Kakak sendiri. Wah, ini, eee, seru banget ini, udah berbagi informasinya nih, punya tetangga yang baik-baik ya, Kak, ya.
Nah, iya, benar itu. Pas sibuk mungkin, hmm. Iya, heeh, benar sih kayak gitu. Iya. Hmm. Mmm, ya.